Hindi lang yun, kasi yung, ah, family ko kasi mahilig sa mga picture-picture kaya parang nahilig ko din mag-travel, parang ganun, oo.
Mm. Ah. Ah, oo, parang pampamilya na ganyan pagta-travel eh, talagang kailangan mo ng malakihang budget 'no? <chuckles>
Oo, pero share-share naman eh, kasi lahat naman may trabaho, okey naman yung mga negosyo ng magulang ko, kaya medyo makaluwag-luwag naman.
Tama, oo 'no. Ah, sa mga napuntahan mo bang mga lugar 'no, sa lahat ng mga napuntahan mo, ano ba yung pinaka-gusto mong napuntahan na?
Mm. Hmm. Siguro, yung siguro yung Cebu talaga, Cebu the best talaga, yung Cebu kaya siguro ang dahilan namin is 2 beses kami pumunta kasi, masyadong madaming puntahan eh, kaya hindi mo kayang tapusin siya ng 1 week sa sobrang dami, kasi sobrang laki ng Cebu, di ba? Sobrang laki. Mm.
Mm. Oh, tama. <chuckles> Mm. Mhm. Mm, tama, sang-ayon ako. Mm, maganda kasi yung Ceb alam ko yata siya yung pinakamalaking ano 'no city, sa buong bansa na Pilipinas, Cebu, ayan. Oo sang-ayon naman ako diyan sulit mm.
Tama, tama. Tama, oo. Oo nga, ikaw ba, ano ba yung hmm, ikaw ba ano ba sa lahat ng mga napuntahan mo yung parang may kwento ka ba o ala-ala dun na gusto mo ulit balikan? Ganun?
I mm.